ตกลงไม่ใช่ตลาด แต่ไปเจอบ้านคน
ใช่ เราก็เข้าไป เราก็ไปถามว่าแบบ "มีใครอยู่ไหม? เราหลงทาง" อะไรอย่างเงี้ย แล้วทีเนี้ยก็มีคุณแม่กับลูกชายค่ะ แล้วก็น้องหมาเนี่ยที่เราได้ยินเสียงเห่าของเขาเนี่ยออกมา แล้วเขาก็ถามเราว่า "อ้าว มันเกิดอะไรขึ้น?" อะไรอย่างงี้เนาะ เขาก็เห็นเราเป็นเด็กผู้หญิงตัวคนเดียว เราก็เลยเล่าให้เขาฟังเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทีนี้เขาก็ "โอ้ จริงเหรอ?" เขาก็เลยบอกว่า งั้นเดี๋ยวเขาจะให้ลูกชายเขาอะ เดินไปส่งเราที่ตลาดคริสต์มาสค่ะ
ค่ะ ค่ะ